So, ay yaan. Sige, ano po kaya yung mga sangkap na sa tingin mo yung bumubuo sa pinakamasarap na pagkain na natikman mo? Yun nga po yung kare-kare at paano po ito naiib naiiba sa iba?
Hmm, <clicks tongue> ah, paano ba siya naiiba sa iba? Maliban siguro sa nagpapasarap ng kare-kare yung peanut butter tsaka yung tuwalya. Feeling ko yung pinaka-ingredient na nagdala talaga yung effort at pagmamahal ng gumawa.
Mhm. Mhm. Eh, so, ha. Oo, eh, pa
'Di ba? Iba yung lasa kapag alam mong ginawa ito para pasayahin kayo, hindi siya basta-bastang lutong bahay lang, yung lutong may puso. Kaya parang feeling ko yun yung pinakasangkap talaga, kaya naiiba siya sa iba.
Mhm, mhm. Opo, ay op Ah, <chuckles> opo. Naiiba siya, oo nga. 'Di ba po meron yung made with love, ayan. <laughs> Ah, oo sabagay
Oo, tama, tama. Kasi wala akong maisip na ano, eh, na iba alam mong eh, parang mga karaniwan lang naman, wala namang masyadong espesyal na hinahalo sa kare-kare. So, parang feeling ko iba talaga pag-luto siya ng nanay ko kaya ayun, ikaw ba?
Sa kare-kare, oho. Kumain ka ba? Baka po nasa technique niya yun. Kasi, 'di ba, may technique talaga siyang ginagawa per ako nam <chuckles> ayan ako naman sap ah, naniniwala ako yung sangkap na bumubuo sa pinakamasarap na napag nakain ko which is yun nga po yung katsu curry sa Japan. Kasi nakita ko po siya kung paano gawin, eh. Ah, kumbaga yung karne talagang malaki tapos yung yung breading mix na ginagamit nila talaga pong may mga herbs and spices. Tapos, ah, may siyempre po yung breadcrumbs na ginamit, eh, authentic talaga po na Japanese breadcrumbs. Tapos yung, yung curry po niya, ah, hindi po siya yung parang yung instant na curry lang, eh. Ah, sa tingin ko po gawa siya talaga sa, ah, sa harina, sa mga pampalasa, um, na nakikita po nating karaniwan talaga sa pang-curry yung mga natural po na mga spices, ayan.
Mm, baka. <chuckles> Mm. Hmm, mm. Mm, mm. Mm. Mm, mm. Hmm, okey, okey. So, ano yun ang setting nung kitchen nila, open kitchen siya kaya nakita niyo?
Hmm, nga masarap ano?

Mm, ang kwento naman sa likod ng pagiging paborito ko ng kare-kare 'tsaka bakit siya naging pinaka masarap para sa'kin, siguro kasi ano yun mga panahon yun na ano eh, na pinaglilihian ko siya, dung dung palang sa anak ko. Ta's parang ayun nag grow yung panlasa ko mas madalas ko na kasi siyang nakakain, tapos oo nilutuan kami ng nanay ko, ano yun eh galing ako nun ng trabaho hindi ko pa alam talaga na buntis ako nun, so parang napapadalas na hinahanap hanap ko siya.
Mhm. Mhm. Uh-huh. Ah. Mhm. Nakaka ay oho. Mhm. Uh-huh, ah! Uy! Mhm.
Tapos nung nakain ko yung kare-kare parang, nawala lahat ng ibang hinahanap ko yun nalang yung gusto kong kainin, sa araw-araw. Tapos parang feeling ko dahil din dito na siguro ewan ko yung sinasabi nila, ah, kung ano talaga kung totoo siya pero kasi totoo siya sa'kin eh since nga pinaglihian ko yung anak ko sa kare-kare, nagustuhan niya naman din yung ano kumbaga yung panlasa hindi ako nahirapan may mga bata kasi na maselan sa texture 'di ba kasi medyo malapot-lapot yung sabaw niyan. So ayun parang, nakakatuwa lang na nagustuhan niya agad siguro nga kasi
Oo. Mhm, nires, ah, mm. Mhm. A ano po ba yun? Sa kare-kare. Uh-huh. Oo, meron nga. Oho oho. Nagustuhan niya din kasi, <chuckles> baka nga po talaga. Napaglihiian hanggang sa naging favorite na niya din. <laughs> Nakakatuwa naman yun, bale matanong lang 'no, parang 'di ba po nabanggit niyo na hindi niya po po alam nung time na yun na buntis pala kayo, kailan nyo kailan nyo lang po nalaman?
nung nasa tiyan ko pa lang siya 'di ba? Natitikman man na nya, mm. Oo 'di ba? Mm. Mm.

Ayan. Kayo po ba, sige, pa'no nga po pa'no po kayo nag pa'no po nagbago 'yong pananaw mo sa pagkain? Ah, dahil ito nga po 'yong nabanggit niyo ay comfort food po no'ng kare-kare na niluto po ng inyong nanay.
Mm, m mm. Oo, 'no. Ako ano, mas naging grateful ako sa pagkain lalo na 'pag niluluto ng, nanay ko. Napagtanto ko kasi na 'yong pagkain, eh, hindi lang siya, basta masustansiya lang. Ano siya, isang paraan siya ng pagpapakita, ng pagmamahal. Mula noon, sinisigurado kong, kumakain kami ng anak ko nang sabay kahit simple lang. Mas nagiging mahalaga kasi sa'kin 'yong oras, na meron kami dahil hindi naman palagi, eh, nasasaluhan ko siya sa hapag-kainan at saka nakakakuwentuhan ko siya, maski na rin 'yong ibang mga, um, tao dito sa bahay. So, parang 'yon, na parang ang sarap pa rin talagang kumain ng lutong-bahay ta's sabay-sabay kayo. Mm.
Mhm. Mhm. Oho. Mhm. Mm. Mhm. Kumbaga maha ah. Mhm. Opo. Mhm. Oo ah, o mag Mhm. Mhm. Lutong-bahay. Oo naman, 'no, sumasang-ayon talaga ako diyan. Mas iba pa rin po talaga ang lutong-bahay, kasi, 'yong sa kaysa po sa mga niluluto sa restaurant 'yan. Kasi siyempre, 'yong mga
'Di ba? Mm. Totoo, totoo.
Mm. Gano na lang po, puwera na lang po kung talagang nasa high end po kayo, o 'yong mga na mga restaurant po na nasa hotel. 'Yan, 'di ba, 'yong mga masasarap po talaga 'yan. Pero 'yon nga po, 'yong kung hinahanap po ba na natin talaga 'yong warm o 'yong pala talagang pagmamahal, na hinahanap natin, mas maganda po talaga sa magan sa pagkaing ba ah, lutong-bahay.
A oo, mm. Mm. Tama. Tama, tama.
'Di ba?